Aku pengen tahu nih, bagaimana sih menurut kamu cara menimbang pilihan ya antara karir dan keluarga. Mungkin dari kamu sendiri apakah ada pengalaman seperti ini?
Oh, ada nih. Eee, aku juga sempet ada dilematis soal ini ya, pilihan antara karir dan keluarga, kebetulan aku udah berkeluarga, aku udah beristri tapi, eee, belum ada anak sih. Eee, ada momen di mana, eee, aku tuh meng harus, bukan harus sih, eee, aku ingin kerja keluar kota. Eee, dalam dalam hal ini adalah Jakarta, karena aku tinggal di luar Jakarta. Tapi secara karir akan lebih baik, eee, baik itu dari jenjang karir, dari segi gaji, eee, dari segi apa ya kestabilan ke depannya soal pekerjaanku itu akan lebih baik kalau misalkan aku bisa kerja di perusahaan ini yang ada di Jakarta, gitu. Cuman aku ada dilema nih soal, eee, soal apa ya rencanaku, eee, soal pindah tempat kerja ini nih, karena ada sangkut pautnya dengan keluargaku, gitu.
Oke. Hmm. Oke. Mmm, oke. Ini berarti dengan keluarga si istri ini ya, bukan dari keluarga Mas ya?
Betul, eee, keluargaku, dalam artian keluarga inti ya, aku sudah beristri gitu.
Oh, oke. Oh, ya ya ya. Nah, berarti kira-kira ini ada kendala apa dari istrinya, apakah kayak dia kurang setuju karena ada alasan tertentu atau gimana?
Ya sebenarnya, eee, kalau dalam prinsipku ya berkeluarga apa pun masalahnya selama itu bisa dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan gitu ya dan cari solusinya bareng-bareng, gitu. Nah dilemaku saat, eee, aku berencana soal perpindahan tempat kerjaku ini, dilemanya adalah pertama, eee, ketika aku harus pindah ke Jakarta, eee, artinya ada 2 kemungkinan nih, eee, pertama aku harus berpindah, eee, sendiri ke sana dan aku harus, eee, berhubungan jarak jauh dengan istriku, eee, yang mana aku ngekos istriku tinggal di tempat, eee, tinggalku saat ini. Yang ke-2 istriku relokasi nih ikut, eee, denganku, eee, untuk, eee, ikut bekerja di Jakarta tapi kan, eee, di satu sisi istriku juga punya pekerjaan di sini gitu ya, nah kalaupun aku harus ngekos itu berarti ada, ada aku ngerasa ada tanggung jawabku sebagai suami harus meninggalkan istri, gitu. Ya itu, eee, dilematik buat aku gitu ya. Eee, akhirnya aku coba komunikasikan dengan istri gimana solusinya gitu, eee, gitu sih.
Ah hah. Mmm. Oh, ya. Jadi mungkin dari istri sendiri karena dia punya kerjaan makanya dia kurang setuju ya, dengan pilihan yang Mas akan buat ya tentang karir ini? Nah berarti, eee, kerjaan n apa namanya kerjaan si istrinya ini kan mungkin kayak kerja kantoran gitu ya. Dia bukan kayak kerja yang bisa WFH ya berarti ya?
Betul. Betul, eee, sebenarnya ada kemungkinan juga ya, eee, kerjaan istriku nyari yang WFH, tapi sayangnya dari bidang pekerjaannya itu benar-benar mengharuskan harus, eee, kerja secara on site atau offline harus, eee, mengunjungi beberapa titik, eee, secara langsung di lapangan gitu jadi bidang pekerjaan istriku, eee, dia itu di bidang fashion production ya, eee, artinya itu kan, eee, itu artinya kan dia harus bersinggungan langsung dengan misalkan, eee, supplier kain misalkan tempat produksinya, eee, si garmennya atau tempat penjahitnya atau mungkin, eee, ngecek dari segi sisi quality control gitu ya. Hal-hal itu yang emang, eee, berkaitan langsung dengan kerjaan istriku. Jadi kalo pun, eee, ada satu alternatif ya yang misalkan, eee, coba nyari yang remote, eee, jadi bisa di mana aja kerjanya jadi bisa ikut aku ke Jakarta, gitu ya. Itu bukan jadi satu pilihan sih karena ternyata benturannya emang dari bidang kerjaannya, mmm, kayak gitu ya. Mungkin pilihan lain yang bisa hadir adalah istriku pindah jalur kerjaan ke bidang yang mungkin bisa, eee, dapat kerjaan secara remote, tapi kan itu negatifnya adalah istri harus mulai karir dari nol lagi, gitu kan
Hmm. Fashion-nya Oh. Iya, lebih ribet kalau gitu sih, itu mungkin cara yang paling susah ya bagi dia?
Bener bener.
Heeh, tapi akhirnya apakah Mas ini kayak masih bersikeras buat kayak pindah ke Jakarta buat kerja atau akhirnya masih tinggal bareng istri nih?
Eee, kalau sekarang, eee, saat ini kondisinya aku masih tinggal bareng istri cuman soal rencana ini masih kita upayakan bareng-bareng ya gimana solusi yang mungkin bisa jadi solusi, yang enggak enggak cuman menyelesaikan permasalahanku soal gimana caranya aku bisa relokasi ke Jakarta untuk pekerjaan yang lebih baik, tapi juga jadi permasa apa menyelesaikan masalah istriku nih gimana di satu sisi istriku nggak perlu LDR denganku tapi, eee, dari sisi pekerjaan juga aman gitu ya. Ini aku dan istriku masih mengupayakan sih kita, eee, kayak, eee, udah mendiskusikan ini, eee, mungkin secara topik, eee, bertahap ya, eee, artinya nggak nggak mungkin langsung permasalahan ini selesai begitu cepat gitu ya, artinya ada kemungkinan-kemungkinan kecil yang perlahan-lahan mengarah ke solusi yang, eee, bisa jadi solusi ideal, gitu.
Mhm. Mmm, oke oke. Nah berarti kan ini masih ini ya, Mas ya, belum ada kayak solusi yang jelas gitu, tapi kira-kira karena Mas udah membahas dilema ini ya bersama dengan istri, apakah ada kayak perubahan gitu di keluarga Mas? Kayak mungkin ada kayak perubahan suasana atau mungkin dari istri lebih moody atau mungkin dari Mas sendiri mungkin lebih gampang merasa emosi gitu atau kayak masih aman-aman aja?
Eee, mungkin pas awal aku menyampaikan rencanaku ini, eee, dari istri, eee, bukan menolak atau marah sih. Sempet eee mempertanyakan gitu ya, eee, tapi setelah aku menjelaskan, eee, maksud dan tujuanku itu untuk relokasi ke Jakarta demi sesuatu yang lebih baik dan dampaknya akan baik juga untuk keluarga yang kita sedang jalani, sedang kita bangun, eee, istriku bisa mengerti juga sih dan akhirnya, eee, setuju kayaknya kita perlu cari jalan yang ini pelan-pelan sih. Kalau buru-buru takutnya
Iya?
eee malah jadi gak baik juga buat kita takutnya tadi, eee, kayak yang Mas omongin ya, takutnya nanti malah ngaruh ke emosi kita, eee, dan komunikasi kita satu sama lain sih, alhamdulillah, eee, istriku bisa memahami kondisiku, eee, dan aku juga bisa memahami kondisi istriku ya, eee, gimana dia nggak bisa langsung ikut aku gitu aja, gitu.
Iya. Iya iya iya. Karena kan takutnya kan kalau misalnya nih ya, kita udah kayak diskusi yang serius dengan istri gitu kan ya, mungkin kayak bakal ada debat atau kayak konflik yang panas ya, tapi mungkin, eee, baiknya adalah kalau Mas sama istri ini masih aman ya hubungannya ya?
Alhamdulillah masih aman sih Mas. Sebisa mungkin enggak melibatkan kekerasan, enggak melibatkan <chuckles> teriakan-teriakan ketika <chuckles> heeh, ketika ngobrol ini jadi, eee, lebih, eee, dewasa aja sih, eee, untuk, eee, menghadapi situasi yang kayak gini ya. Ini kan melibatkan keluarga meskipun keluargaku masih kecil gitu belum ada anak, eee, tetap harus bijak gitu menangani masalahnya.
Oh. Teriakan verbal gitu ya? <chuckles> <chuckles> Mmm. Iya. Tapi nanti juga ada kayak rencana mau punya anak gitu?
Eee, rencana itu ada cuman aku udah sepakat sih sama istri, eee, gak dalam waktu dekat. Artinya gak dalam waktu 3 tahun ke depan gitu. Kenapa? Eee, pertama, eee, dari segi, eee, stabilitas kerjaanku juga aku ngerasa itu kan, kenapa ada muncul rencana kayak gitu, eee, artinya, eee, secara apa ya, secara stabilitas enggak terlalu ideal nih buat aku, eee, dan istri untuk punya anak gitu ya. Eee, kalau dalam pandanganku dan istri tuh, anak itu bukan sesuatu yang harus di dikejar-kejar gitu ya. Biasanya kan ada orang orang tua yang nanya, "Kapan nih isi, kapan nih punya anak?" menurutku itu enggak tepat sih, eee, punya anak itu harus dipersiapkan banget gimana dari segi ekonomi, secara mental, eee, apa ya, secara masa depan anaknya harus kayak gimana, itu, eee, apa ya, nyawa manusia gitu ya, bukan sesuatu yang ketika lahir ya udah tinggal jalanin aja, nggak kayak gitu sih aku mikirnya sama istri.
Mhm. Oke. Mhm. <snorts> Iya. Itu pasti bukan hal sepele sih ya, karena kan itu pasti merupakan anak Mas ya, kayak bagian dari darah daging Mas gitu, jadi kan itu pasti butuh persiapan dan rencana yang matang ya. Berarti untuk sekarang ini rencananya itu adalah lebih fokus ke karir ya Mas ya?
Betul lebih fokus ke karir, jadi setelah, eee, karir stabil, eee, artinya akan stabil juga ya, eee, keadaan keluarga dalam artian, eee, ekonomi, dalam artian komunikasi, coba aja kalau bayangkan, kalau misalkan, eee, kerjaanku nggak stabil terus, eee, ada ada masalah terus gitu ya dari kerjaanku, komunikasi juga akan terganggu gitu ya, emosi, eee, cepet naik, eee, ditanya sedikit, eee, marah-marah gitu. Dari segi ekonomi juga mungkin akan ada guncangan gitu, eee, jadi, eee, bener sih aku akan fokus, jadi prioritas utamaku saat ini, eee, untuk keluargaku yang aku jalani dengan istri itu, eee, cari kerjaan yang, eee, secara stabilitas lebih baik sih Mas.
Mhm. Mmm, oke oke. Nah berarti kan itu kalau ini ya, dari pandangan Mas, tapi kalau dari pandangan istri itu dia juga mau fokus ke karir atau ke keluarga nih? Kayak mungkin pas udah punya anak apakah dia masih mau kerja atau gimana?
Justru istriku ini, eee, agak beda ya. Karena kebanyakan temen-temen, eee, cewek bukan temen-temen cewek ya, teman-temanku yang jadi ibu rumah tangga atau mungkin, eee, istrinya temenku kebanyakan itu lebih milih, eee, untuk stay di rumah, eee, mengurus urusan rumah gitu ya. Yang dulunya mereka kerja, mereka lebih milih stay aja deh, eee, punya anak dan fokus, eee, apa ya, e merawat anak gitu, takutnya kalau dititipin agak gimana-gimana. Tapi istriku tuh beda, dia itu tipikal orang, eee, dia bahkan sempat bilang ke aku, "Aku kayaknya gak mau deh kalau misalkan harus lama-lama tinggal di rumah gak kerja gitu, aku gak bisa kayaknya gak kuat." Jadi mhm, jadi istriku tuh, eee, orang yang suka kerja gitu, dan soal rencana punya anak, kalaupun nanti alhamdulillah diberi, eee, kesempatan untuk punya anak, kayaknya, eee, cuti mah tetap harus ya ketika melahirkan, eee, tapi tetap akan bekerja sih setelah, eee, anak bisa ditinggal gitu.
Iya? Heeh. <chuckles> Gak kuat ya? Oh, oke oke. Jadi mungkin kalau bagi istri itu, mungkin kalau anaknya itu masih bayi dia bakal males di rumah ya, tapi kalau udah lebih gede lebih dewasa gitu dia mungkin kayak bakal mencari kerja lagi gitu ya?
Betul.
Mmm. Tapi bukannya kalau kayak gitu, bukannya apa ya, lebih baik kalau Masnya berarti fokus ke ini kan, fokus ke karir gitu. Jadi walaupun si istrinya itu mungkin entar LDR atau gimana gitu, aku rasa masih bisa mungkin ya? Karena kan kalau nggak salah, eee, tempat Mas tinggal itu emang kayak jauh banget gak dari Jakarta, atau emang ini, kayak, kayak di daerah Jabodetabek atau lebih jauh lagi?
Eee, lebih jauh lagi sih Kak. <chuckles>
Oh oke lebih jauh lagi ya. Jadi agak susah ya kalau mau ketemu ya? <chuckles>
Luma itu udah terhitung merantau tuh. Merantau.
Oh ya ya merantau berarti ya. Oke oke. Berarti emang ini ya, ada kayak banyak pertimbangan ya?
Betul betul. pertimbangannya harus dipikirkan mateng-mateng deng harus dipikirkan juga resiko dari masing-masing, eee, solusi yang coba akan diambil ya, atau solusi yang akan ditempuh, gitu.
Mmm oke. Tapi ya mungkin kalau misalnya dari Mas-nya fokus ke karir ya, ke Jakarta gitu, mungkin masih bisa sih kan Mas? Jadi kan apa ya, mungkin dari istrinya kalau misalnya dia masih betah gitu ya, kayak sendiri gitu di tempat tinggalnya itu, eee, jadi apa ya, selagi Masnya fokus kerja, dia fokus kerja gitu kan, dan mungkin nanti suatu saat la suatu saat nanti kalau misalnya udah ada ini nih, kayak persiapan punya anak, mungkin dari istrinya bisa ikut Mas gitu, atau mungkin Masnya yang ikut istri gitu?
Bener bener bener. Eee, jadi, eee, yang aku bilang tadi ya, aku sama istri emang meng mengupayakan lewat diskusi-diskusi yang secara bertahap. Jadi, eee, sejauh ini sempat ada kepikiran, jadi, eee, aku duluan gitu ya ke Jakarta, eee, tapi dengan dengan catatan, eee, nggak full kayak 1 tahun di Jakarta gitu. Jadi, ada ngambil momen kayak misalkan, eee, minimal 2 bulan sekali harus bertemu istri, tapi itu sekaligus, eee, mempersiapkan tuh, istri kayak, eee, mencari alternatif apakah ada pekerjaan, eee, yang sesuai, eee, dengan kondisi pekerjaan dia saat ini di sini, yang lokasinya di Jakarta juga. Ada ada mengupayakan ke situ gitu, atau mungkin justru dari akunya nih yang mencoba merubah strategi. Oke, eee, aku cari pekerjaan yang secara lokasi Jakarta, tapi pekerjaannya yang remote. Nah, cuman itu kan butuh proses ya, nggak nggak gampang nemuin pekerjaan yang kayak gitu.
Iya. Oh iya. Mmm. Iya. Iya, nggak mudah sih ya. Atau mungkin dari Masnya sendiri ya, kalau misalnya udah pindah menerima pekerjaan ini Jakarta, eee, mungkin entar Mas juga bisa ini kan, kayak berusaha buat bantu cariin juga gitu pekerjaan buat istrinya itu ya?
Betul. Itu ada rencana kaya gitu sih Kak.
Oke oke. Tapi untuk sekarang masih belum ada ini ya, kayak jalan yang pasti gitu ya?
Belum. Masih diupayakan Kak. Lewat diskusi-diskusi secara bertahap sih sama istri.
Tapi itu ada kayak ini gak deadline kira-kira harus kapan gitu bikin keputusannya?
Eee, kalau deadline sih nggak ada ya, eee, ini kalau menurutku deadline itu jadi bikin keputusannya diambil tuh tergesa-gesa sih, jadi ngalir aja sih.
Heeh. Oh, berarti dari, apa namanya, dari perusahaannya itu emang kayak gak ada tenggat waktu gitu?
Oh pera ini perusahaannya bukan perusahaan yang aku udah diterima dan aku harus ke sana sih. Ini rencana Kak, rencana visioner ke depannya gitu, Kak.
Oh enggak. Rencana aja ya? Oke oke. Kirain tuh, kayak Masnya itu kayak mau dipindahin gitu, nggak ya?
Oh, enggak sih Kak, alhamdulillah enggak ya. <chuckles>
Oh. Alhamdulillah nggak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Mas udah cerita tentang apa namanya, bagaimana Mas bisa menimbang pilihan antara pekerjaan dan dan keluarga ya. Makasih ya Mas ya atas ceritanya.
Sama-sama Kak, sampai jumpa ya.
Oke, sampai jumpa.